入れます入れます入れます。入れます入れます入れます。そう、もしも、そこに、めかぶとかもずくとかあったら一緒に入れてもいいですよ、オクラとかあれば。あの、ねばねばねば系一緒に入れても、うんうん。うんうん。酢の物として、あたし、納豆食べてるんですよ、いつも。
へえ。 はいはい。 へえ。 ああ、ね、そうですね。 え、そ <chuckles> そんな食べ方があるとは
そう、酢のものと思ってる。そうそう。あ、もしも、あの、ネギとかミョウガとかあれば、一緒に入れていただいて全然大丈夫だし、うん、ほんとに、あの、お酢が好きであれば、絶対に米酢入れて、ちょっとお試しに、はい。ああ、意外に美味しいって、思いますよ。うん。あの、寿司酢でもいいですよ。寿司酢を入れて、あ、え、で、ご飯にかけたら、納豆巻きになるか。<laughs> 納豆納豆寿司納豆の、あの、手巻き寿司になるかな、味が。
う、そうですね。はいはい。 はい。 あ、は。 へえ。 ああああ、あ、はい。 はい。 へえ。あの、いや、僕ね、あの、あれも好きなんすよ、あの、納豆チャーハン。
うんうん、ううん。なので。うん。え、はい。ああ、あたしも好きですよ。納豆何しても美味しいですよね。お好み系でも美味しいし。ねえ。うん。うんうんうん、私も、味噌汁とかだったらひき割りの納豆入れるんですけどね。うんうん。うんうんうん、大好きで大好きです。納豆はなんにしても美味しいですね。うん、ほんとに。納豆うん、うん、是非是非、今晩、試しに、あの、はい。夜、納豆、体にいいので。うん。ぜひぜひ、やって、もたす。はい。<laughs> ややってみて。<laughs> やってみてください。はい、あの、大さじ1杯ぐらいです、あたしはね、あたし、お酢が大好きなの。お酢、飲める人だから、私は。お酢をうん、うん。なので、私はもう、大さじ1杯ぐらい入れちゃいますね。全然、入れちゃいますね。で、あの、ほんと、白い泡が出るぐらい、泡立てて、みたいな感じで、うん。ご飯にかけても美味しいし、なんにしてもおいしそんまま食べても美味しいし。うーん、納豆は美味しい。
もう、あの そう、ほんとほんと、鍋に入れてもおいしいし。 ああ、そいいですね、いいですね。 ええ、ちょ はい。 はい。 もう、じゃあ、もう、今夜、お酢入れてみます。 え、ちなみに、量量はどんぐらいでしたっけ？ おお。 ああ、ああ、いや、僕もそれ、飲める人です。 ああ。 と はい。 へえ。 はい、もう、ご ご飯と一緒に食べるのが、もう、至福ですね。
うんうん、うーん、そうですね、うん。なんか小さい頃、ん、から、あの、ずっと変わらず好きなものは、果物の他に何かありますか？うん。なんかああ、まあ、また、す今、でも、日本お米高いでしょ？
あ、お米ですね。<chuckles> うん、まあ、そう、米高いっす。
ねえ、何があったんでしょうか？<chuckles> なんか、ん、ねえ。うんうん。
うん、だから、う-う、あ、報道だと、え、なんか、JA が、へ下手こいて、流通量を絞ったせいでとかって言ってますけどね。
うん。 うーん、どれがほんとなんでしょうかね、も、うーん、もええええええ、はい。
ねえ、でもそうなる前には、えっと、なんか買い占め業者が買い占めてるとかってゆう話もあって
うーん。うん、どれがほんとなんでしょうかね、ああ、うん。ねえ。今、ごえ、10キロは6000ぐらいですか？
ね、よく分かんないすけどね。

うーん。そうなんです。うん。うんうん。
私は、みかん系だと、あの、はっさくはっさくですね。
ああ。はいはい。あ、はい。あ、今からの時期ですね。今から、だんだん。夏に向けて、はっさく出てきますね。うん。ううん。
うん、うそうです。 そうです。もう、はっさくがあれうあ、まあ、はっさくもイチジクとおんなじくらい好きですね。
うん。ん、ああ。ああ、まあ、あの、剥くのがね。なかなか大変ですね。うんうん。うん、そうね。うんうん。
あ、そうですね。剥くの大変ですね。でも、あの、す強い酸味は、やっぱり、あの、やっぱり、あの、好きですね。
はいはいはい、ははい、はああ。あの酸味はね、体にいいからいいですね。うん、確かに。うん、いいですよ。さむ酸っぱいのは、うん。
もう、す 酸っぱいものが好きで、あの、とえば、お酢お酢とかも、もう、ずっと飲んじゃう <chuckles> 納豆大好きです。
ええええええ、は ああ。大好き、大好私もです。私も。私、お酢大好きで。あの、ちなみに納豆好きですか？納豆。ああ、納豆大好き。納豆どうやって食べます？どうやって食べてます？
えは、え、もう、ご飯にご飯にもうぶっかけてます。
ああ。あの、まあ、ご飯に、まあ、かけてもいいんですけど、試しいお酢が好きだったら、お酢入れてください。大さじ1杯ぐら。ふん。
はい。 はい。え、そんな食べ方あるんですか？
もう、ほんとに美味しいから。ほんとに私は、あの、私、納豆は、卵を入れる時は、酢は入れませんけど、卵入れなければ、もう、酢を絶対大さじ1杯入れます。うん。米酢ですけどね。米酢入れて。
はい。 はい。 へえ。え、じゃあ、ちょっと、今夜今夜早速やってみます、それ。
ああ。いやってくださいやってください。ほんとに、それ、お酢入れて、あの、通常、あの、パックに入ってる醤油と、あの、辛子入れて、もう、泡立てて、<laughs> 白く泡立つから、泡立ててうん。酢が好きだったら絶対好きだと思いますよ。私、自信持って言える。うん。
はい。 は、はい。 はい。 はいはい。あ、じゃあはい。 じゃ、あの、ふあの、ず納豆に、ず備え付けの、あの、辛子と、えっと、あれなん違う、うう、あの、あれは一緒に入れるんですね？
うんうんうん。はい。 はい。入れてください。